Ah, itu kan ngapak ya Mas ya, sedangkan
Ah, iya.
eee, aku sama teman-teman yang ke sana ini kan, eee, nggak ngapak ya, tapi bisa bahasa Jawa lah, setidaknya. Ya waktu kayak mau beli gitu.
Heeh. Betul. Mmm.
Mau beli makanan gitu "Berapa?" Gitu, "Telung ewu." Katanya gitu kan, Rp3.000 berapa kayak gitu kan, kan bia aksennya beda nih Mas, secara bahasa kan ada yang berbeda kan kayak, lapar di sana tuh kencot kalau di biasanya aku sama temen-temenku ngelih atau lapar, biasalah, kayak gitu kan. Ya jadi pernah dong karena ada salah paham kayak gitu ya tapi, eee, untungnya sih, eee, orang yang jualan itu juga bisa bahasa Jawa biasa Mas dia nggak yang, mmm, apa ya mhm, nggak yang monoton bahasa bahasa ngapak itu Mas jadi masih aman lah walaupun salah paham, soal harga gitu.
Mmm. Iya. Ah. Hmm. Iya, betul. Mhm. Iya, Kak. Boleh, ya. Mhm. Oh iya? Betul. Iya iya iya iya, betul betul. Tapi untungnya kan kita masih punya Bahasa Indonesia gitu ya, eee, yang bisa, heeh, masih bisa kita, apa, gunakan di mana aja gitu kecuali sama, mbah-mbah nenek-nenek gitu <chuckles> itu agak sulit memang gitu tapi kalau agak susah itu gitu a e kalau itu aku seri susah juga kesulitan itu masih Kak walaupun, eee, apa namanya punya pasangan orang Jawa gitu ya orang Jogja gitu kalau sama yang masih muda-muda itu masih nyambung Mas, tapi, kalau udah di rumah mertua itu kan, memang, apa namanya, banyak orang yang sudah sepuh gitu. Nah kalau itu diajak ngobrol bingung tuh Mas. Mmm, gitu, apalagi rapat-rapat, eee, RT gitu, kadang-kadang kan kita suka diundang juga walaupun tamu ya, gitu ya, heeh, "Ayo" itu aduh cuman bengong doang ini gitu karena memang sulit nih.
Mmm, ah! Iya, betul. Mmm. Ah, iya, tau, susah susah susah. Mhm. Mmm, mhm. Mmm. Mhm, betul, itu susah ya? Ngerti, maksud ya. Ah. Betul betul. Coba. Bisa diam, me melihat kayak gitu kan apa yang diomongin kayak gitu kan?
Heeh, Jawanya Mmm, ah, karena itu kan halus dan, apa namanya, eee, kita kalau ngomong sembarangan juga dianggap nggak sopan, jadi lebih banyak diamnya kalau itu tapi kalau sama yang muda-muda masih bisalah kita nyam
Mhm. Iya sih. Mending diam dari pada salah.